Ừm, thực ra thì môn học nào mình cũng thấy cả hai nó đều rất là quan trọng, tại vì có cái kỷ luật thì mình mới có thể giữ được động lực, nhưng mà có cái động lực thì mình m mình mới thật sự là có thể học được cái môn đó. Tại vì dù có kỷ luật mình kỷ luật mà mình vẫn ngồi học bình thường nhưng mình không cái động lực, mình không có cái sự mong muốn học cái môn học này, thì mình có thể ngồi học nhưng mà nó thật sự là không thể vào đầu được chẳng hạn. Và nếu mà có ừm, mà nếu mà có động lực mà lại không có kỷ luật thì ngay từ đầu là mình đã không cả ngồi vào bàn mà học được rồi, thì mình cũng khá là khó, đúng không? Thế nên mình nghĩ là mình phải quan trọng cả hai điều, kỷ luật là thứ giúp mình ngồi vào bàn, còn động lực là thứ mà giúp, ưm, kiến thức từ sách mà vào được đầu mình. Mình thấy như thế.
À. Ờ. À, mình hiểu, mình hiểu ý. Mình hiểu ý. <laughs> Đúng rồi. Hay quá, mình mình mình, à, hiểu. Ờ, mình hiểu rồi, mình hiểu, <chuckles> hiểu ý của bạn rồi, thế, ờ, để có thể, à, duy trì cái việc động lực giữ động lực và cái kỷ luật học ấy, thì nói chút về kỷ luật tí đi, thì bạn có cái, à, những cái, a, kế hoạch gì cụ thể, à, cho cái môn học đấy không? Ví dụ, à, như là ý mình là bạn có, à, tạo ra một cái bạc khóa thời khóa biểu, ờ, ngày nào, ngày nào học môn này, giờ nào môn này không?
Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. À, à, mình hiểu, mình hiểu. Ồ, thực ra là mình có làm cái đó đó, thường là mình sẽ có một thời khóa biểu cụ thể là từ gi giờ này đến giờ kia trong cả một tuần là mình sẽ làm gì theo tức là nó sẽ chính xác đến từng giờ luôn á, là mình sẽ học gì hay là mình khi nào mình được nghỉ ngơi các thứ á. Thì mình thấy điều đó cái đó là một, ừm, cái cách ưm, sắp lịch như thế là một cái cách, ưm, rất là dễ để mình có thể giữ được cái kỷ luật của mình luôn á, tại vì khi mà mình đã có một cái một cái ừm, đúng rồi.
Ờ. Ờ, nên là cũng nên khóa biểu để chia để để s s sắp xếp sẵn này, đúng không bạn?
Đúng rồi, khi mà mình mình nhìn thấy được á, mình nhìn thấy được một cái thời khóa biểu như thế thì mình có thể bám theo nó rất là dễ dàng luôn á, ừm.
Ờ, cái điều đấy cái điều khóa biểu đấy có giúp cho bạn, gọi là, cân bằng hơn được cái các cái môn học với nhau không?
Ừm, có chứ, có luôn bạn ạ, đúng rồi, khi mà mình nhìn vào một tổng thể một cái thời khóa biểu như thế thì đúng như bạn nói đấy, là mình có thể thấy được là mình đang dành thời gian cho từng môn là bao nhiêu, và có thể nếu mà cái môn nào đang yếu thì mình có thể cân đối nó lại, ờ, mình dành nhiều thời gian hơn cho cái môn mình đang yếu, kiểu, kiểu đó. Ừm, ừm, như bạn nói thì uầy, như bạn nói thì mình cũng mới nhận ra là cái cách này cũng giúp dễ mình cân bằng hơn nhiều á.
Ừm. Ờ. <chuckles> Mình hiểu rồi.

Ừm. Thực ra thì, ừm, để có một cái cái động lực của mình á, là mình học xong môn Toán thì mình sẽ được, ừm, đi học tiếng Anh. <chuckles>
<laughs> Ờ, ly sau, đúng không?
Thực ra là mình nói vui vui vậy thôi. Thì ý mình thật ra là mặc dù mình học chuyên toán nhưng mà mình cũng không quá thích môn toán đâu, nhưng mà môn mình thích nhất là, ừm, tiếng Anh cơ. Thì khi mà mình học tiếng Anh thì mình sẽ thấy rất là vui á, và mình làm học mãi không chán luôn á.
<laughs> Ơ, vậy à? À, vâng tiếng Anh. Ừ, thích. Ồ, thế là tiếng tiếng Anh, bạn lại thích tiếng Anh hơn hả?
Đúng rồi bạn ạ. <chuckles> Thế nên ừm.
Ừ, thế tiếng Anh thì thì, ờ, mình thấy tiếng Anh khó lắm, đúng không? Thì, ờ, sẽ nhiều bạn ở ngày xưa cấp 3 à, ừ, thế thì bạn có bí quyết gì để để để lúc nào cũng vui vẻ mà học được, rồi là lúc nào cũng có cái động lực để để tiếp tục để học thêm không? Học môn tiếng Anh ấy. Thì bạn có cái mẹo gì để chia sẻ giúp mình được không?
Ừm, thực ra là cũng tùy á bạn. Ừm. Ừm, ví dụ nha, như ừm. Như vừa nãy mình bảo thì môn Toán thì thật ra là mình học thì mình cũng phải tìm được cái niềm vui trong nó. Ví dụ như là khi mà giải được một cái vấn đề, giải một một cái bài toán rất khó này thì mình cũng phải thấy được niềm vui và mình cũng thấy khá là hào hứng, khá là tự hào á. Còn đối với môn tiếng Anh thì mình thấy tiếng Anh nó không chỉ là một môn học ngoại ngữ, nó là học cả về một cái nền văn hóa của, ừm, những cái nước nói tiếng Anh nữa thì mình thấy, ừm, bạn thấy thế, đúng không? Ừm.
Ờ. Ờ, đúng rồi, tiếng Anh là bây giờ là tiếng Anh cứng tiếng Anh như là tiếng phổ phổ phổ thông đấy, trưng dụng đấy là đang được rất nhiều rất nhiều người học và và và tìm hiểu ấy, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Chuẩn luôn á. Nó đúng rồi, nó là một cái cầu nối giữa mình và cả một cái thế giới rộng lớn hơn rất nhiều á. Thì khi mà ừm.
Ờ, thế là bạn, à, học tiếng Anh vì bạn sẽ thể hiện à, đâu có là có mong muốn sau này mình sẽ, ờ, có thể trao đổi được với người nước ngoài, có đúng không nhỉ?
Đúng rồi, thực ra là ngay cả ngay từ khi mà mình còn học cấp 3 á, thì mình cũng đã thường xuyên tham gia những cái cộng đồng, những cái hội nhóm ở trên mạng mà thường sử dụng giao tiếp bằng tiếng Anh á. Thế là mình thấy ừm, đúng vậy.
Ồ, vậy à, hay quá ha. Thế là, à, vào cái nhóm cộng đồng đấy thì, ờ, bạn, ờ, được, gọi là, nói chuyện thoải tự do không bạn?